जी, जी, जी, देखिए, अभी क्या हुआ था ना कि जैसे मेरे को सही बताऊँ तो मेरे को जो ध्यान है, 2 बारी मेरे को बहुत मुश्किल का समय था, एक बारी क्या हुआ था देखिए, मैं ना किसी कारणवश ना देखिए पेपर नहीं दे पाया था, एग्ज़ाम नहीं दे पाया था मेरे कॉलेज के, तो अब क्या हुआ था कि उसकी वजह से क्या हुआ था ना कि अब मेरा ऐसा हो रहा था ना कि जो एक सेमेस्टर रहता है ना कॉलेज में, मेरे को ऐसा कह रहे थे कि ना दोहराना पड़ सकता है, तो देखिए मैं घबरा गया था कि मैं फिर से मैं पढ़ूँगा तो मेरे दिक्कत हो जाएगी, तो जब ना तो उस समय ना जब मैंने उनसे बात करी ना, तो देखिए वो गुरुजी ने मेरे जो हमारे जो कॉलेज के जो चेयरमैन हैं उन उन सक उन स तक उन तक जाके उन उन्होंने मेरी बात करी कि देखिए ये छात्र अच्छा है, कोई इसका रियल कोई रीज़न था, वैलिड रीज़न था जिसकी वजह से ना ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो उनके
जी। हुँ। जी। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, हाँ, हाँ। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। मतलब आप के जो मेंटर रहे हैं आपके जीवन में, है ना? जैसे अभी आपने टीचर की बात की, तो उनके साथ आपका रिश्ता किस तरीक़े का है, मतलब जैसे अभी आपका जुड़ाव ज़्यादा गहरा हो गया है सिर्फ़? या फिर मतलब मेंटोरशिप तक ही सीमित है?
जी, जी। जी, जी, मैं आपको वही बता रहा था, तो जब उन्होंने मेरी वो मदद करी ना, तो मेरे को लगा कि ना ये ये ना एक ये कोई ऐसे कोई न आम आदमी नहीं है कोई हमारे जो अपने, जो हमें करीबी मानता है वो ही हमारी मदद कर सकता है तो जी, जी, तो देखिए उन्होंने उसके बाद देखिए मेरे को हर तरह से गाइड करा और मैं भी देखिए उनकी बात सुनता था तो जब ना मेरे को मेन दिक्कत आई, जब मेरा ना जैसे क्या होता है ना कॉलेज में प्लेसमेंट का दौर चलता है ना कि जब कंपनियाँ जाती हैं नौकरी के लिए लेती हैं, तब ना देखिए मेरे को बड़ी परेशानी आ रही थी क्योंकि देखिए वो मेरे को पता नहीं था कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, क्या काम करना पड़ सकता है, कैसे होता है प्लेसमेंट तब देखिए उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि प्लेसमेंट में ऐसा इंटरव्यू रहता है, ऐसे टेस्ट रहता है, तो देखिए उन्होंने ना मेरे को जो मैंने करियर में बना हूँ, आज मैं जो भी हूँ देखिए तो मेरे को लगता है ना उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस मामले में, जी।
जी। हाँ। ओह! अच्छा। अच्छा, मतलब घर जैसा हो गया, है ना? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी। हुँ। जी, जी, मतलब कभी आपके मेंटर के साथ आपकी अनबन हुई, मतलब कभी भी कोई ऐसी घटना हुई जहाँ पे आपके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं और वहाँ पे थोड़ा-बहुत आपके रिश्तों पे भी असर पड़ा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है?